Ờ, thì cái vấn đề của tui đang hiện gặp bây giờ là, kiểu như là, trường của tui á, thì, kiểu, sau 1 tuần thì sẽ thi 1 môn hoặc là 2 môn luôn. Thì trong một cái tuần đó, nói chung một nói chung là cái khối lượng bài bài học thì nó cũng hơi nhiều á. Nhưng mà, kiểu, mấy cái ngày đầu tuần thì mình thì tui cứ hay suy nghĩ như là, ờ, thôi thôi để, à, thí dụ 7 ngày thì kêu thôi để ngày thứ Sáu học, hoặc là để ngày thứ Năm học. Cứ kiểu thế. Cái xong cái, à, cứ cứ cứ cứ mang cái suy nghĩ đó, rồi kéo dài tới cái ngày thứ Ba, thứ Tư luôn mà cũng chưa học luôn nha. Cái tới tận là ngày thứ Hai là bắt đầu cuống quýt lên là học rồi đó. Là cứ lúc lúc đó là cũng, kiểu như là, lúc nào cũng xất bất xang bang, rồi mình cũng phải, kiểu như là, bị deadline dí ngược lại hết trơn á. Mà kiểu như như là kiểu như là mặc mặc dù nha, là sau cái chuyện ngày hôm nay ý là sau cái bài hôm đó, mình sẽ rút kinh nghiệm là, ờ, thôi để bài sau mình sẽ chia bài ra để học hàng ngày. Kiểu chia ít, ít, ít để không dồn lại để bị nản á. Thì qua cái môn khác thì cũng thế luôn. Thì cũng, kiểu như là, mình lại có cái suy nghĩ là, ờ, thôi cái này nó dễ quá, thôi cứ để từ từ đi rồi làm. Ờ, kiểu kiểu vậy đó. Thì lần nào, nếu mà trước khi thi thì tui cũng đang trong cái trạng thái như vậy luôn. Nhưng mà tui cũng hông biết, ờ, có một cách nào khắc phục cái chuyện đó hông nữa. Tại vì nó đang làm ảnh hưởng tới tâm lý tui rất là nhiều á. Tại vì mỗi lần chạy deadline là mình lại, kiểu, gào thét á.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. <laughs> Ừm. Ừm. Ừm. À! Ừm, ừm, ừm. Mình hiểu rồi. Có nghĩa là cứ mỗi lần trước một cái, a, việc là thi cử này, hay là phải, à, à, chạy deadline một cái dự án nào đó, là là bạn lại có kế hoạch là bạn ước lượng một cái khoảng thời gian để bạn thực hiện, nhưng mà nó không có được hoàn hảo, đúng không? Lúc nào bạn cũng để nó bị dồn dập. Rồi đó là do là bạn, à, à, hay có cái sự việc là gián đoạn khi mà bạn, à, không có thực hiện, đúng không? Lúc nãy mình có nghe bạn chia sẻ đó là bạn, à, à, đã đã lên một cái lịch cụ thể rồi, nhưng mà bạn lại không có thực hiện theo, đúng không? Thế thì cái yếu tố nào mà làm cho bạn là, à, bị gián đoạn như thế, bạn không có thực hiện theo như thế? Ví dụ như là khi đó là bạn bận công việc khác, hay là đơn giản chỉ là do là bạn lúc đó là bạn bạn cảm nhận bạn thấy là, ờ, chưa chưa có cần thiết để mà bạn, à, bạn học tập? Đó. Hay là hay là bạn chuẩn bị đó? Hay là có cái điều gì không?
Ừm. Ừm, kiểu như nha, lần nào mà, kiểu, mà bắt đầu vô bàn đi chẳng hạn, thì mình lại cảm thấy là mình đọc sơ bài đi. Mình thấy, ờ, cái bài này nó nó cũng hông quá khó để cho mình, kiểu, mình lại tốn thời gian như vậy, kiểu vậy. Hoặc là, kiểu, ờ, mình lại có cái công việc khác nó xen vào. Hoặc cũng có thể là lúc đó mình cảm thấy mình buồn ngủ quá, kiểu, mùng mình luôn muốn đi ngủ, kiểu kiểu vậy. Ý là ờ, đó, mình không đủ động lực để mà mình có thể mà làm tiếp cái công việc đó á.
Ừm. Ừm. <laughs> Ừm, ừm. Mình hiểu rồi. À, thế thì sau những cái lần mà bạn đã không có thực hiện được đúng theo như cái thời gian mà bạn đã đã lập kế hoạch như thế ấy, thì nó có để lại cho bạn cái hậu quả gì lớn không?
Ừm, kiểu, có một cái môn kia nha, kiểu, cái môn đó mình rất là tâm huyết. Tại vì cái điểm giữa kỳ của mình đang rất là cao và có khả năng là mình sẽ có học bổng, để nếu mà mình, à, cuối kỳ điểm mình cao luôn. Cái, à, cái cái lúc đó thì mình cũng hơi, kiểu, mình cũng hơi, ờ, <tsk> mình tự tin quá. Cái mình cũng nghĩ là chắc là cái môn này thì, ờ, mình một thời thời gian ngắn thôi mình cũng học được, kiểu vậy. Thì sau nhưng mà, kiểu, thí dụ 1 tuần đi, thì ba ba ba bốn ngày đầu tiên là mình cảm thấy là mình hông muốn học rồi đó. 3 ngày cuối thì mình bắt đầu mình vác chân lên mình chạy. Nhưng mà cái vấn đề là nó có một cái bài đang rất là khó, mà cái bài đó là phải dành rất là nhiều thời gian để mà có thể hiểu được cái bài đó. Thì lúc đó mình lại hông còn thời gian. Thì khi mà làm bài xong thì mình thiếu suýt soát khoảng không phẩy hai 0,1-0,2 nữa thôi là mình đã đủ điểm để có được học bổng. Thì lúc đó mình cảm thấy rất là tiếc, nhưng mà nhưng mà, ừm, ừm, mình lại tiếp tục cái tình trạng đó diễn ra tiếp theo á.
Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. <laughs> À! À, à! Ừm. À, rồi! À, mình hiểu rồi. Ừm, có nghĩa là nó cũng đã để lại cho bạn những cái điều là rất là đáng tiếc rồi, đúng không? Yeah, mình cũng, à, rất là, à, chia buồn với bạn về cái chuyện đó. À, vậy thì, à, sau những cái lần mà bạn đã thất bại như thế, thì bạn đã có rút ra được, à, cái kinh nghiệm chưa? Lúc nãy là mình có nghe bạn có nói qua về cái chuyện này rồi ấy. Nhưng mà mình cứ chưa có rõ lắm là, ví dụ như là sau những cái lần mà bạn làm như thế thì lần sau bạn có cái thay đổi gì không? Hay là à, hay là bạn có, ờ, dựa vào, hay đã làm một cái điều gì đó để mà bạn, ờ, có được cái cách để mà xử lý khác hơn sau khi mà bạn đã có những cái khoảng thời gian mà đã ước lượng sai như thế không?
Ừm, kiểu như là sau những cái chuyện đó thì mình cũng, kiểu, chia nhỏ bài học ra để mình học, chẳng hạn vậy. Nhưng mà sau đó thì mình cảm thấy là mình cũng không vượt qua được cái cám dỗ cái việc là, ờ, mình cảm thấy cái cái môn đó nó không quá mất thời gian. Hoặc là kiểu như là ừm, hoặc là mình hay bị, kiểu như là, ờ, nhiều khi mình chia cái công việc đó ra, nhưng mà nó lại, kiểu, mình không tính cái khoảng thời gian mà bị, kiểu như là, bị phát sinh á. Cái dẫn ra là mình cũng không không kịp luôn.
Ừm. À! À, rồi, rồi. Ừm, ừm, mình hiểu rồi. À, thế thì, à, à, mình cũng đã hiểu rõ hơn như thế nào về cái thói quen của bạn rồi đó. Ừm, cái việc mà bạn đã chia nhỏ nhiệm vụ ra đó là gi cái việc mà rất là đúng đắn rồi nha. Để bạn có thể dễ dàng để là thực hiện và cũng như là ước lượng được các khoảng thời gian để mà bạn thực hiện. Nhưng mà, à, cái điều mà bạn bị thiếu ấy, đó chính là cái tính kỷ luật. Đó, bạn cần phải có một cái sự kỷ luật thật là rõ ràng cho bản thân ra. Và cho dù là cái cái cái môn học này nó không có quan trọng hay là cái việc ạ, việc này nó không quan trọng, thì bạn cũng phải vẫn phải giữ cho mình một cái kỷ luật thật là rõ ràng. Là bạn vẫn cứ phải thực hiện đúng và vẫn phải thực hiện thật là, à, đầy đủ và hiệu quả cái cái cái cái công việc đó, cũng như là cái sự chuẩn bị đến việc học đó và khớp với lại cái thời gian mà bạn đã đặt ra nha. Bạn đừng có để cho mình phải bị sao nhãng bởi bất kỳ một cái lý do gì. Trừ khi là những cái trường hợp bất khả kháng mà bạn không thể nào bạn từ bỏ được, thì bạn mới phải bỏ thôi, nha. Để phải lập cho mình một cái kỷ luật thật là, à, rõ ràng, thì những lần sau ấy, thì bạn mới có thể là ừm, ừm, có những cái sau vì những cái dự án mà khó khăn hơn thì bạn mới có một cái thói quen để bạn thực hiện tốt hơn ha. À, đó là điều đầu tiên. Ừm, à, điều thứ hai ấy, thì, à, bạn cũng nên là lập cho mình một cái thời gian biểu thật là, à, rõ ràng ra và, à, đề ra đó một cái thời gian có một cái khoảng thời gian, gọi là, thời gian dự phòng. Như lúc nãy mà bạn chia sẻ đó, đúng không? Là bạn cũng hay là khi mà có những cái chuyện mà bất ngờ ấy, thì bạn, ờ, thường là không có kịp xoay xở. Đó, thì bạn nên là có một cái kế hoạch về cái thời gian dự phòng là luôn luôn để đó, để mà có cái chỗ cho cái sự gián đoạn của bạn mà nó được xen vào ha. Đó, bạn xem là nó có phù hợp với cái cái cái cái phong cách của bạn không nha. Đó, ờ, ngoài ra nữa nha, thì không biết là bạn đã thử cái kế hoạch là ghi lại cái thời gian thực tế mà khi mà bạn đã, a, đã học tập này, hay là bạn đã thực hiện bất kỳ một cái dự án nào chưa?
Ừm. Tại mình cũng chưa có thử cái cách đó. Là trước đó mình chỉ, kiểu, chia công việc nhỏ, nhỏ, nhỏ, nhỏ để mà thực hiện. Được thiệt thực hiện thôi à, cái lúc sau cái mình, kiểu như là, ờ, thí dụ mình hông làm được cái việc đó thì mình sẽ suy nghĩ: ờ, thôi thì lát nữa mình sẽ làm hai mình sẽ dồn 2 việc lại cùng 1 lúc, kiểu, kiểu vậy đó. Thì thành ra là, cái việc mà mình chia ra thì nó cũng hông có hiệu quả gì hết trơn á.
À. À, à! À, nhưng mà bạn chưa có có ghi lại là cái thời gian thực tế mà bạn đã thực hiện, đúng không? Thì bạn có thể thử bằng cái cách là bạn hãy, à, quan sát và, ừm, kỹ càng những cái thời gian mà bạn đã thực hiện những cái việc mà đã qua rồi đó. Để mà lần sau ấy, bạn có thể so sánh này, rút được kinh nghiệm này và học được từ những cái cái dữ liệu đó. Để mà mà lần sau để bạn có một cái kế hoạch để mà bạn, à, học tập và cũng như là thực hiện nó được tốt hơn nha. Và nếu như mà bạn thấy là nó vẫn chưa có hiệu quả và nó vẫn chưa khiến cho bạn là cảm thấy nó có một cái kỷ luật rõ ràng ấy, thì, à, bạn có thể là nghĩ đến chuyện là bạn hãy nhờ đến sự giúp đỡ của người khác đi. Khi mà có sự can thiệp của người khác vào ấy, thì tự dưng là bạn cũng sẽ có động lực hơn này. Bạn có thể học tập cùng với bạn bè hoặc là đặt những cái lời nhắc mà, à, bạn bè có thể nhắc nhở cho bạn ấy. Đó. Hay là người thân có thể nhắc nhở cho bạn hay là đặt những cái thông báo mà, à, để mà nhắc nhở cho bạn là, à, đến cái giờ để mà bạn phải học tập rồi và, à, đến cái lúc mà bạn phải thực hiện cái nhiệm vụ đó rồi. Đấy, bạn xem là, à, m cái cái cách này nó có phù hợp không ha?
Ừm, để mình sẽ, à, sử dụng thử cái cách này. Ờ, nhưng mà, kiểu, trong cái quá trình mà mình mình ngồi học chẳng hạn, mình sẽ hay bị phân tâm hoặc là mình sẽ trì hoãn á. Thì làm sao để mình nhận ra được cái việc này sớm mà mình điều chỉnh lại cái công việc của mình á? Bạn có cách nào hông?
Ừm. À! Ừm, cái việc ờ, cái việc mà bạn, à, đang học mà bạn dễ bị phân tâm hay là trì hoãn, thì cái điều đó nó cũng rất là đơn giản. Cái à, nó cũng rất là thường xuyên mà xảy ra với nhiều bạn ấy bạn. Thì, à, có một cách đơn giản để cho bạn có thể là tạm thời quên đi cái việc trì hoãn. Đó là khi nào mà bạn mà, à, cảm thấy là nó bị gián đoạn như thế ấy, thì bạn hãy s cho mình một cái thời gian nghỉ ngơi ở giữa giờ. Đó, khi mà bạn học tập ấy, bạn nghỉ ngơi cái lúc đó để bạn làm một cái công việc khác. Ví dụ như bạn có thể đi ra đi bộ hoặc là, à, thực hiện một số cái động tác thể dục cơ bản để bạn được, ờ, thư giãn đầu óc ấy. Thì, à, bạn sẽ không có phải lơ đãng sang những chuyện khác nữa. Đó, khi mà được nghỉ ngơi rồi thì bạn quay lại bạn học tập cũng như là bạn làm việc ấy, nó cũng sẽ được hiệu quả hơn. Đấy, thì bạn khẽ có thể thử nha. À, ngoài ra, thì bạn hãy cũng có bạn có thể là hãy, à, lên cho mình một cái kế hoạch về ưu tiên về những cái công việc quan trọng. Thường thì bạn sẽ bị sao nhãng ở những cái công việc là nó ít quan trọng hơn, đúng không? Còn công việc quan trọng thì mình sẽ có cái, à, sự tập trung cao hơn. Đấy, có đúng không bạn?
Ừm, vậy là bây giờ mình cũng giống như là mình cũng sẽ để cho à, mình sẽ, kiểu như, đặt những cái mục tiêu nhỏ ra, đúng hông? Là mình hoàn thành cái đó thì mình sẽ làm một cái việc gì đó, chẳng hạn vậy. Ờ, thì, kiểu như là, mình có nên dựa vào cái người khác để mình kiểm tra cái tiến độ của bản thân mình hông? Ví dụ như là, ờ, bạn bè mình là phải cái phần đó thì thí dụ mình làm không kịp đi, thì mình phải, kiểu, đánh giá bản thân mình á? Hay là mình nên tự giám sát bản thân mình? Thì bạn thấy cái cách nào thì nó sẽ ổn hơn á?
Ờ. Ừm. Ừm, thì bạn hãy cân nhắc xem là nếu mà bạn có thể tự giám sát được bản thân mình mà bạn cảm thấy một thời gian mà nó có hiệu quả ấy, thì bạn có thể tự giám sát. Bằng không thì bạn vẫn hãy cân nhắc đến chuyện là, à, nhờ thêm bạn bè nữa. Tại vì là khi mà có một người khác ở có một cái góc nhìn khác nhìn vào ấy, thì chắc chắn là người ta cũng sẽ có những cái điều nó khách quan hơn, ờ, nhìn ra được những cái điều mà mà có thể là do bạn chưa có thể nhìn thấy, đúng không? Những cái sai sót nhỏ hay là những cái điều mà hạn chế nhỏ ấy, thì người khác có thể sẽ dễ dàng nhìn thấy và họ sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho bạn. Thì đó cũng là một cách ý rất là hay đấy. Thì bạn có thể là, ừm, cân nhắc để mà thử xem như thế nào nha. Đấy, thì bạn hãy ưu tiên những cái công việc gì đó mà nó nó quan trọng hơn với bạn trước. Còn những cái cái công việc nào mà nó nó ít quan trọng hơn, thì bạn hãy để ra sau. Đó. Và bạn hãy thực hiện sau. Thì khi đó bạn cũng sẽ hạn chế đi được cái phần nào mà bạn bị, à, à, khi mà gần đến cái thời gian thời hạn deadline rồi mà cái điều quan trọng bạn chưa thực hiện được ha.
Ừm. Nhưng mà á nha, kiểu, ờ, thì mình thì mình không biết làm sao để mình đo được cái hiệu suất của bản thân mình á. Nhiều khi mình hay bị cảm tính á, cái mình sẽ nghĩ là: à, mình đã vượt deadline, kiểu, kiểu vậy đó. Thì có cách nào để mình đo được hiệu suất của bản b thân mình hông?
Ừm. Ừm. Ờ, thì bạn hãy chỉ có cách là bạn hãy theo dõi thật, à, kỹ lại xem là cái kết quả bạn ghi rõ ràng lại lại lịch sử, cái kết quả cũng như là cái thời gian mà bạn đã đã thực hiện. Đó, hoặc là bạn à, nếu mà không thì bạn nhờ một người khác. Bạn cần một quyển sổ ghi chú. Nếu bạn không thể tự ghi thì bạn hãy nhờ một người thân cận với bạn, đồng nghiệp với bạn, hay là bạn học với bạn ấy, có thể giúp bạn làm điều đó ha.
À, là sẽ có một cái người mà người ta sẽ, kiểu, follow theo mình trong cái quá trình mình làm việc để mình biết được là cái hiệu suất của mình là nó có thực sự hiệu quả hông, đúng hông? À!
Ừm, đúng rồi! Nếu có thể thì bạn có thể là nhờ một người khác cũng được.
Ừm, thiệt sự là hôm nay nói được nói chuyện với bạn về cái chủ đề này á, mình đã rút ra được rất là nhiều bài học luôn. Thiệt sự là cảm ơn bạn rất là nhiều.
Ừm, không có gì nha. Mình chúc cho bạn là sẽ có được một cách tổ chức, a, thời gian nó được hợp lý ha!
Ừm, cám